Pues mira, después escuchaste de la guitarra, ya no me sorprendes. <laughs> Ya no me super sorprende porque definitivamente tienes talento, o sea, tienes un talento muy especial. Yo creo que tu carácter ha ayudado a esas decisiones, y y te ha, eh o sea, eres emprendedor, le dicen, ¿no?, o sea, creo que así le dicen a los jóvenes que se atreven o a las personas que se atreven, "emprendedores" y que y sobre todo, te gusta leerlo, o sea, lo investiga, no te avientas nada más así como ah, sin sin, este, paracaídas, ¿no? No si te pones un paracaídas, estás consciente de la decisión que estás tomando.
<laughs> Claro, sí, yo creo que sí. Así es. Claro. <chuckles>
Pues te felicito, déjame decírtelo. Oye, y en cuanto a la música, ¿cómo, o sea qué abrió tu mundo, o sea, abrió tu mundo en cuestión a los instrumentos? ¿Tienes alguna preferencia musical, eh eh eh después de todo lo que has vivido?
Gracias. S Sí, claro, de hecho, pues, gracias a todo eso, digamos que empecé a percibir la música de otra manera, ¿no?, el disfrutar la música de otra manera y y en esa parte soy muy delicado, no me gusta escuchar cualquier música, ¿no?, por todo digamos, esta parte que que desarrollé, eh eh, en todo estos años. Entonces sí, tengo el oído musical bastante delicado, no no escucho cualquier cosa, entonces digamos que gracias a todo eso, pues digamos que mis preferencias musicales cambiaron, ¿no?, totalmente. Eh, ahora sí que la música actual no me gusta para nada, la la veo muy mala, no no me gusta escuchar la música actual, y más que nada también, eh, se ha perdido, ¿no?, es ese ese desarrollo musical, normalmente ya todo es digital que y y la parte de la letra también, yo creo que las canciones de hoy en día, de la música popular actual es es m media poquito desagradable, ¿no? Hasta para mí, se me hace.
Oh, sí, sí, sí te creo. <laughs> Oh, sí. Sí, sí es correcto, tienes razón. <laughs> ¿Te digo algo? Tienes alma vieja. <laughs> Sí.
<laughs> Qué bueno. <laughs> No, sí, la verdad, sí, o sea, me gusta mucho lo clásico, lo viejo me gusta bastante y y es la música que escucho. <chuckles>
No, no, tienes alma o sea, vienes de otra generación, oye, te equivocaste de época, ¿eh?, déjame decirte. <laughs> Oye, pues qué padre, cómo lo disfrutas. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Sí es cierto, eh, yo toqué muy poquito, y y fue impresionante lo que experimenté. De hecho, me espanté, déjame decirte, porque una vez escuché una canción de Camila, se llama, pero no sé si la has escuchado alguna vez. En esa parte hay una un solo de violín estaba intentando bueno, estaba tocando el violín.
<laughs> Creo que sí, ¿verdad? <laughs> Claro, porque A ver dime, ¿cuál es? Okey, creo que sí sé cuál es, claro.
Nunca había escuchado el violín como lo escuché, me asusté. De hecho, la apagué, dije no, algo me está pues, estoy enferma, o sea, dije: "No, me estoy asustando", porque, aunque no toco realmente, no toco, eh, yo creo que la herencia musical sí está ahí. Entonces, tú también la tienes y seguramente has experimentado cosas, ay, fuera de lo normal en cuestión de la música, de que escuchas música en todas partes, y de verdad es increíble cómo has desarrollado todo, eh, ¿tienes algún género favorito dentro de tus preferencias?
<laughs> Claro. Claro, sí. <chuckles>